La nazionale praticamente, però divertente immagino, così avevate anche modo di di condividere tutti quanti insieme, più si è, più si d ci si diverte, almeno così di solito si dice, no?
Mh-mh. Esattamente, esattamente. Sì, sì, sì. Assolutamente, assolutamente, sì. E poi comunque l'obiettivo principale era quello di raccogliere le castagne, quindi più eravamo e più, ecco, castagne ci portavamo a casa, sì, sì, sì. Ehm, diciamo che la mat la giornata iniziava che ci si riuniva tutti quanti, ehm, a una stazione di del gas, insomma, della benzina, in modo tale che tutti potessimo, ecco, incontrarci e fare la strada per il i castagneti più vic più insomma insieme, senza che ci separavamo.
Più se ne raccoglievano. Okay. Perché tutti quanti non abitate quindi nello stesso circondario, siete un pochino più ho capito.
No, no, no, no. No, ehm, parliamo di, mhmm, un paese, ehm, poi un una città a 100 chilometri di distanza, quindi erano diciamo paesi un po' quindi eravamo erano paesi un po' ecco particolari e divisi, non eravamo tutti vicini. Ecco perché ci incontravamo più o meno a metà strada.
Ah, ustrega. Okay, quindi praticamente sceglievate quindi una data ed era l'occasione un po' come il Natale, no, è l'occasione per ritrovarsi tutti quanti insieme, condividere comunque un'esperienza gioiosa immagino.
Esatto. Assolutamente, sì, sì. E e quindi niente, ehm, facevamo questa strada, andavamo nei castagneti che s s solitamente non erano ecco in pianura, erano comunque in montagna o, ecco, in collina, quindi f facevamo delle strade particolarmente, ehm, in salita, in altura e poi arrivavamo al castagneto, ecco, che che più preferivamo, ci mettevamo lì e cominciavamo ad attrezzarsi attrezzarci. Quindi, prendevamo i guanti
Okay.
e le buste. No, no, no, no.
Ah, quindi non ve le dimenticavate? Perché molto spesso tantissime persone tendono a dimenticare i guanti, invece è una cosa fondamentale. Anche perché se no poi le dita se lo ricordano.
No, no, no. Sì, sì, perché comunque Esattamente, hai proprio ragione. Eh, quindi avevamo i guanti, le buste e si iniziava la giornata. Solitamente ci si divideva in squadre, ehm, per una questione anche di competizione in un certo senso. Ehm, ad esempio tutti quanti i cugini lavoravamo tutti insieme, quindi eravamo io, mia cugina Giulia e altri cugini. Ehm, ecco eravamo forse un 5, 6.
<chuckles> Ah, okay. Okay. Mh, mh-mh. Cugini che avevate tutti principalmente la stessa età, oppure avete età magari un po' più diverse? Cioè, era più grande, chi è più piccolo?
Eravam erano erano delle età un po' diverse, però comunque eravamo in quella generazione, quindi non non non z non ci allontanavon antal allontanavamo di molto a livello di età. Quindi andavamo e solitamente noi prendevamo, ehm, e siccome le avevamo le mani piccoline, riuscivamo a prendere una quantità di castagne che era molto, ecco, grande. Ehm, eravamo quasi i più bravi, in un certo senso. Poi riuscivamo a infilarci in tutti i posti per prenderle, quindi eravamo proprio super bravi.
Okay. Okay. Me lo immagino, anche sotto le rocce immagino, che lì così in montagna di solito si trovano quei costoni giganti dove gli adulti magari hanno qualche diciamo problemino ad arrivare, ma per i più piccoli non ci sono tutti questi problemi.
S s n sì facevamo Mh-mh. Assolutamente.